ああ、でも私たちなんかいつも先に歩いてたので、で、まあ、親がその、後ろっていうかまあ、あの、そうですね、はサンドイッチ状態ですかね。あのはいはい。なんか父親が前に歩いて、で、子供たちが真ん中に歩いて、で、あのはい、一番後ろに母がいるみたいな感じだったんで。あんまりうん。
あ あ、なるほどなるほど。賢い。うーん。 はい。 おお、賢い。 うんうんうんうん。ま、それだったらまあ、そそれてもすぐ分かるし、みたいな。
そうそうですね。うん、だからあんまりそんな、何て言うんですか、迷子になることもなく、ま、逆に、あの、デパートとかの方が迷子んなってましたね。デパートに行っただけ <laughs> そうなんすよ。
うーん。 <laughs> ななんで、山で迷子にならなくて、デパートで。
そうなんですよ、なんかね、不思議なんですけど、デパートでよく迷子んなってて、あの、よく、何て言うんですか、迷子の呼び出しあるじゃないですか。<chuckles> それを逆に呼び出すっていう、子供が。そうなんすよ。<laughs> いや、なんか、迷子んなっちゃったの。そうなんすよ、迷子になっちゃった、なから普通はね、あの、親御さんがお探しですみたいな、何歳の何々さんってなるじゃないすか、なに何々ちゃん、あそう。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
そう。 はい。ですよね。なんですけど、うちの場合逆で、なんかあの、うま、何々ちゃんのま、自分でな名乗るんで、「何々ちゃんの、<laughs> お母様、何々ちゃんがお探しです」みたいな。<laughs>「至急どこどこへ来てください」みたいな。<laughs> 感じをやって怒られてました、親に。え、そうそうなんですよ、そうですよ。ええ、みたいな。<laughs> 迷子の、ま <laughs> お知らせが逆みたいの。そう。
<laughs> <laughs> いや、もうデパートのお客さん大爆笑ですよね。え。<laughs> そう、迷子が呼び出してるよ、みたいな。<laughs>
そうそうなんですよ。迷子がね、もういつも呼び出してたんで。<laughs> そうなんですよ。そんなことがありましたね。うん。はい。はい。
へえ。 そういうなんかアウトドア好きのご家族で育ったんなら、なんかこう、今のいじ今でもなんかそういう、あの、血が騒ぐじゃないですけれども、あの、え、なんか大人になっても影響って残ってますか？
はい。 ええ。 はい。 ええええ。